Emm, Asmalı Konak'tan ben neler vardı düşünmeye çalışıyorum. Emm, ya, böyle hiç
Hı hı. Başlangıç müziği vardı hatta "Bu vaadinde" falan diye böyle başlayıp, o çok güzeldi. He he.
A! Hatırladım. Tamam, hatırladım. Benim de şey çok hoşuma gitmişti, çok enteresan. Fransızcadan Müslüm Gürses'e geçiş yaparaktan, bir en son izlediğim bir dizilerin birinde, Camdaki Kız olabilir. Eee, onun böyle sonlarını izlemedim de başını izledim güzeldi bayağı. Sonları biraz
He he. He he. Hımm. Evet, camdaki kızı ben de izledim.
Evet o son b birazcık şeyi bunaltıcıydı artık, yani, sonlara doğru...
Evet, sonları, eee, maalesef... Katılıyorum.
Emm, orada, ııı, şey vardı, çok şaşırmıştım. Müslüm Gürses'in bir "Hangimiz Sevmedik" falan. Orada böyle yerimden kalkamamış, durmuştum. Ne kadar etkiliyor bir ruh hâlini. Nasıl bir dizi. Ben çok severim.
Evet. Ben de çok severim o şarkıyı, biliyor musun? Bazen açıp dinlerim. Evet, Müslüm Gürses'i, hatta Ferdi Tayfur, yakın zamanda vefat etti. Ben, eee, abilerim ve ablalarım, hani, Ferdi Tayfur çok dinleyen insanlardı. Belki onlardan mı etkilendim, bilmiyorum çocukken. O yüzden çok severim Ferdi Tayfur dinlemeyi de. Sen sever misin?
Evet. Çok, çok güzel. Evet doğru. Hı hı. Ya! Olabilir.